へえ、なんかすごい素敵ですね。なんかその、もうほんとに集中してる状態とかは、なんかフローとか、あとゾーンっていうかそういった状態に、なんか皆さん自然に入ってく感じなんですね。
<chuckles> そうでか、周りの音が聞こえてるんですけど、聞こえてないというか
うん。 はい。
なんかもう、それにすごく、もう一針没頭するって、あの、で、韓国刺繍っていうのは、うん、遠くから見ると絵みたいになるので、隙間がないんですよ、全く。
うんうんうん。 はい。 うんうん。
糸と糸との間に隙間が全くないので、全てを埋めていかなくちゃいけないので、すごいは針を刺す回すすごい数になるんですけど
はいはいはい。なるほど。 うん、うん。 へえ、ふふん。
それが全然苦じゃなく、できるっていう素晴らしいもん
うんうんうん。 はい。 うんうん。ちなちなみに、その、大体、何て言うのかな、まあ、その大きさとかにもよると思うんですけど、なんか1作品当たり、大体なん何時間くらいとか、あの、かかるんですか？仕上げるまでには。
はい。 あい。 そうですね、あの、普通の刺繍糸の、あ、刺繍の枠で、あ、大体3日ぐらいですかね。
うん。 はい。
かけてです。
うんうんうん。 なるほど。うん。でも24時間掛ける3ではないですよね？3日っていうのは。<chuckles>
そうですね、たえかんをやっちゃいます。
はい。
なので、あの、安易に始めないようには気を付けてます。
うんうんうん。なほ うん。 ああああ、なるほど。はい、はい。
うん。
いや、なんか、あの、多分今まであの、お話とかした中で、韓国の刺繍をされてる方っていうのは、生まれてから、あの、会ったことも聞いたこともなかったので、なんか、ちょっと、凄く興味が湧きましたね。はい、ネットで、つ調べてみたいって思います。
はい。 あ、ほんとですか、嬉しいです。 ちて、ふぁい。
はい。
ほんとに楽しいです。
はい。 いや うんうんうん。そうなんですね。いや、すごく今日はほんとにパッションがあの、伝わってきて、はい、色々とありがとうございました。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

ええ、いや、なんか、素晴らしいですね。なんか特に、なんか今って生成 AI とかが出てきて、まあ、あの、クリエイティブ系でも、なんかプロンプトを入れると、まあ、色んな、な何て言うのかな、あの、画像とかビデオが出てきたりとか、あとは音楽とかも、あの、作れたりっていうのがあると思うんですけど、ほんとにあの、その韓国の刺繍とか、まあ色んな、あの、まあ、趣味でもプロフェッショナルでもやってるようなアートっていうのはなんかこれからずっとこう、まあ、残り続けていくんだろうなっていう風になんとなく、あの、話をお聞きして、なんか、あの、素敵だなっていう風に感じました。
うん。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
うん。
ぜひね、あの、もしお時間があったら、あの、超絶技巧で、刺繍って調べて頂きたいんですけど、あの、明治時代とかちの人に、あの、孔雀とか、あの、虎とか滝とかを刺繍で描いたすごい人たちがいて、作者は不明なネットで見て頂くと、「これすごい、何、刺繍なの？」っていうようなものがほんと出てくるので、ほんとにかんで、是非、あの
はい。 うん。 はい。 はい。 はいはい。 うんうん。 うん。 はい。 へえ。 うんうん。 はい。
一度見ていただきたいっていうのは、出会う人みんなに言ってます。<chuckles>
うん、うん。 はい。 なるほど。いや今日はあの刺繍の伝道師に出会えて、自分もなんか新しく、あの、面白そうな世界が、はい、なんか広がりそうな感じで、はい、楽しみです。
<coughs> <laughs> <chuckles> <chuckles> はい、なんかちょっと興味もと、なんか嬉しいなっていう感じですね。
うんうん。 はい。
なんか刺繍ってすごく没頭よくあのゲームとかで没と一緒で、本当に始まるとにじゅうよじかんとかできてしまうんですよ。その、しそう、刺繍きょうえすそうなん、刺繍教室って2時間だったんですけど、みんな刺繍を始めたら、ひとっ言も結構な人数いるのに、一言も喋らえ、ひたすらみんなこうチクチクチクチクチクチク縫ってるんですけど、なんか気持ちはすごいワクワクしてて、そのゲームやっきっとそうなのかなと思うんですけど、すっごいワクワクして、「ああ、これをこの色使ってったらこんな風に出来上がるかな」とか、「あ、他の人はどんな風なの作るんだろう」とか、そういったものを、も、考えるだけで本当にワクワクするんです。
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。ええ、すごいですね。 うん、うん。 はい。 うん、ふん。 はい、はい。 ええ。 うんうんうん。 お、へえ。 うん、うん。 はい。

うんうんうん。ちなみにその、何て言うのかな、例えばその、ま、刺繍をする時に、なんま、色んなテーマとか、こう、こういうのを描きたいとかってあると思うんですけど、その韓国の刺繍っていうのは特になんかこう、モチーフにするものとかっていうのは、結構決まってたりするんですか？人だったりとか自然だったりとか。
ない。 ちほん的に韓国の方では、虎とか動物が、あの、ま、雉っていうんですかね、鳥系とかが多いぼ。あの、特に、えっと、そこで、私たちがやってる中で、じゃあ、必ず動物を、かあの、描いてくださいとかっていうのはなくて、もうそこは自分が好きなては結構花が好きなので、あの、お花の刺繍とか、あとは、あの、ほんとディズニーの、あの、絵の刺繍、ほんとに好きなものを刺繍してるっていう感じですね。
うん。 はい、はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。 はいはいはい。へえ、なんか、面白そうですね。じゃあ、割とこう、伝統的っていうか、まあ、トラディショナルな感じだと、その、ま、縁起のいいって言うんですかね。虎とか雉だったりするけど、あの、今はこう、モダンな感じも入ってきて、ま、自由に、あの、自分が好きなトピックとか選んで、あの、やってくみたいな感じなんですね。
<chuckles> はい。 はい。 うん。 そうですね。もう果物だ してはい。
うんうん。 はい。
作ってます。
なるほど。 はい。 うんうんうん。 そうなんですね。なんか、あの、これから、あの、挑戦してみたいこととか、もしくはその、同じ刺繍でも、なんかこう、こういう方向に掘り下げていきたいな、とかっていうのとかっていうのは、あったりするんですか？
そうですね、刺繍に関しては、もっと幅広く、あと私結構、あの、くあの、あの、韓国の刺繍は好きなんでもう、絵画的には、ヨーロッパのドラキュラだったりとか、天使とかが好きなので、そういったものを描けるようにいきたいなとは思っているんですけど。でも、特に刺繍で食べていきたいとかそういうことではなくて、ほんとに好きなも自分の好きなモチーフ、自習していくっていうのはずっと続かけてけていきたいなと思ってるんですけど。今は、あの、色鉛筆の絵を描くっていう ちょっと挑戦してみたいなって思ってます。
うんうん。 はい。 うんうん。 へえ。 はい。 うんうん。 はいはい。 うんうん。 はい。 うんうん。

はい。
あ、はい、大丈夫です。はい、はい。
うん。あ、ちなみに、あの、まあ、そこで、趣味を通じて、なんかいろんな交流とかが、あの、あったかと思うんですけど、なんか、どういった、あの、広がりとかうん、なんかこう、出会いとかが、もし、あの、あったとしたら、どういうのがあったのか教えていただいてもよろしいですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい、あの、刺繍教室に行った時に、先生がまず韓国人だったので、たし、初めてそこで、かんたと知り合うことができたのと、あと、あの、刺繍教室って、特に、あの、何歳っていう私、結構びっくりしたんですけど、下は小学生の子、ほんと、上はもう80代の方まで来てるんですけど、その中でひとり、中学校2年生の男の子がいて、その子が、あの、自分こ宝になるから、あの、ここで刺繍を習って、中学卒業したら京都に修行に行って、こういった伝統芸能のに国宝になるよっていう子がいてなんか、すごく、なんていうのかなはい、いろんな、あの、考えあたし、そんなこと思ったこともなかった。
うんうん。 はいはい。 はい。 うんうん。 へえ。うん。 はいはい。 うんうん。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 へえ。 うんうんうん。
なんか、すごい、色んな人と出会えてはい、いろんな子がいるなって思って、すけの、刺繍教室の人達とはまだ交流があって、結構、あの、お話とか、グループラインで繋がったりして、あの、まだ、ここういった作品を作るよ、とか、こういった展示会をやるよっていったことは、結構、まだ交流が続いてます。
すごいですね。 うんうんうん。 なるほど。 うんうん。 はい。 うんうん。